Rồi, thì nếu mà nói về cái chế độ nghỉ ngơi á nha, thì, à, mình có có phải mân phân loại ra nữa bạn, có nhiều chế độ nghỉ ngơi khác nhau. Đó, có thể là bạn có thể nghỉ ngơi một cách chủ động nè, thì, à, nghỉ ngơi chủ động là làm sao? Nếu mà bạn hơi mệt, hơi mệt mỏi một xíu, cảm thấy người nó không có được, à, thoải mái, nó hơi uể oải á bạn, thì khúc này á nha, thay vì bạn tiếp tục làm việc hay là, ừm, tiếp tục, à, giữ yên cái tình trạng như vậy á, thì hãy cố gắng bạn đứng lên, bạn đi bộ một vòng vài vòng quanh một nhà, như là công viên nè, nhà bạn ở gần tới cứ đi bộ lăm phút, ưm, thôi không lâu đâu. Hoặc á, là bạn, ừm, vu vơ nè, đi bơi lội thư giãn tiếng tiếng đồng hồ cũng được, đó, ừm, nhiều khi á, là bạn chỉ có cái hoạt động nó rất đơn giản đi bộ hay bơi nè, nhưng mà nó giúp máu huyết lưu trong người bạn và thứ đặc biệt chất bạn đó mặc dù bạn hơn nhiều hơn tại vì bạn đi bộ
Ừm. Vậy à? Ừm. Ừm. À! Đúng mà. Ừm.
Nó sẽ hướng là phục hồi nhiều, đó như vậy <laughs> <coughs>
Đúng rồi, à, OK, có nghĩa là cái việc mà nghỉ ngơi thì nó cũng sẽ tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái cách nghỉ ngơi, đúng hông bạn? Có những lúc thì mình cần nghỉ ngơi ngắn, cái kiểu như là đi lại rồi vận động để mà, gọi là, g giúp cho cái cơ thể tỉnh táo vào thời điểm đó. Còn ví dụ như những cái lúc mà, gọi là, cảm thấy quá mệt mỏi hoặc là trong cái quá trình mình cần phục hồi thì mình sẽ chọn những cái cách nghỉ ngơi, a, dài hơn, kiểu như, là ngủ đủ giấc hơn, ăn uống đầy đủ hơn, đúng hông nè? Ừm, thực sự mà nói thì ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi đó bạn, đúng rồi, cái đó đó, nó gọi là nghỉ ngơi hoàn toàn, tức là bạn hoàn toàn nghỉ ngơi một trăm phần trăm luôn chứ không phải là đi bộ 15, 20 phút hay đi bơi gì cả. Đó là những cái khi mà bạn có dấu hiệu nặng như hiện tại là bạn bị mất ngủ, bị thiếu ngủ nè, bị thiếu ngủ thôi là cũng được rồi đó. Còn khi mà bạn, kiểu là, bị, à, đau nhức người quá rồi chán nản, mệt mỏi quá, chán nản không thể muốn làm gì hơn á, thì bạn nên dành ít nhất là 1-2 ngày không động đến bất kỳ các hoạt động làm việc nào, cứ nghỉ ngơi hoàn toàn cho mình. Đó, thì khi đó đó nha, nó sẽ, ưm, khó cái sự phục hồi rất là lớn luôn, chỉ cần 1, 2 ngày như vậy thôi, phục hồi rất nhiều, bạn chỉ cần thử thôi bạn sẽ thấy liền à. <laughs>
À. Đúng rồi. Ừm. Rồi. Ừm. À. Rồi, OK, chắc chắn là mình sẽ thử, tại vì cái khoảng thời gian gần cuối năm này mình cần rất là nhiều sức lực, sức khỏe để mà có thể là hoàn tất tốt những cái việc mà mình nhận. Rồi, rất là cảm ơn những cái chia sẻ cũng như là những cái hướng dẫn của bạn nha, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong trường hợp này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
OK. Bye bye.